Trời ơi!
Thế mình ừ, mình xin nghỉ công ty cũ, xong cái, ơ, vừa xin nghỉ xong thì hôm sau công ty kia người ta bảo là người ta, ơ, ơ, không tuyển vị trí đấy nữa rồi các thứ. Trời ơi! <chuckles>
Trời ơi! <laughs> Sao lại có thể! Trời ơi! Ôi! Thế nhưng
<laughs> Đấy. Ừm, ừm, kiểu, trời ơi xong mình, kiểu, tức là người ta nói cũng rất là khéo. Người ta bảo là, ờ, ờ, "Bọn bên chị cũng rất là, ừm, muốn rất là thích em rồi này kia, nhưng mà, ừm, tự nhiên trên tổng công ty lại, ờ, bảo là không có tuyển cái vị tr không cần cái vị trí đấy nữa, ừm, vì hiện tại là không cần nữa. Nếu mà trong tương lai bọn chị cần thì chị sẽ liên hệ em nhé." Đấy, kiểu như thế. Ôi giời ơi! Đấy, mà xong mình bảo là <smacks lips>
Ừm! Trời. Ờ. Ngọt ngào vậy thôi, vẫn là từ chối. <chuckles>
Ừ. Thế nhưng mà mình vấn đề mình lại đi mình xin nghỉ trước tại công ty cũ của mình rồi.
Ừ, rồi làm thế nào? <chuckles>
Cái lúc mình á, mình kiểu: "Trời ơi, tại sao mình nại có ra một cái quyết định nại, kiểu, ngu ngốc như vậy ấy?" Mình bảo, ừm, chưa bao giờ mình nại, kiểu, vội vàng đến như thế, mà tại sao lần này mình nại, à, vội vàng hấp tấp đến như vậy. Làm, ờ, đồng nghiệp cũ của mình thì có bảo là, ờ, "Hay là cứ, ơ, mặt dày, xong rồi, ờ, nói chuyện lại đi." Thực ra là lúc ấy là mình mới chỉ là là nói chuyện bằng nói chuyện trước thôi chứ mình cũng chưa hề viết đơn đâu. Mình chỉ nói với cả quản lý ấy là, ờ, em em muốn, ơ, em em muốn xin nghỉ, kiểu như thế. Thế xong rồi
Ừm. Rồi. Ờ. Thế ừm. Ừm, ừm. Ừm, nhưng mà có nói thời gian cụ thể bao giờ nghỉ chưa?
Có. <laughs>
Trời ơi!
Ừ. Ơ, em định tháng sau em nghỉ. Đấy, thế xong là, ừm, nói thế rồi nhưng mà chưa viết đơn nhưng mà nói trước thế. Thế xong rồi bây bảo là hay là bây giờ mặt dày nói lại đi, xong mình cũng nghĩ xong mình mặt mình cũng dày thật.
À. Ừm. Ừm, <chuckles> bảo là cho thêm một hai tháng nữa. <laughs>
Mình mặt mình cũng dày xong mình bảo là, ờ, "Anh ơi, anh, ơ, kiểu như là, em lại quyết định nghĩ lại thì em không nghỉ nữa." Trời ơi! Kiểu, mình, kiểu, lúc đó mình mình bị nhục ấy.
<laughs> Không nghỉ nữa luôn á? <chuckles>
Ừ. "Mà, ơ, hiện tại thì em cũng, ơ, chưa có ý định, ờ, thay đổi công việc nữa ấy" kiểu thế, nói chung là mình cũng ê chề ấy, mình nhục nhã mình ê chề, thực ra là chắc là người ta người ta cũng, ơ, kiểu như là, cái các cái công ty ấy, nó cùng trong ngành với nhau ấy, thì các cái thông tin mà, kiểu, mình đi phỏng vấn chắc là người ta biết hết ấy, xong rồi xong rồi chắc là cái chuyện mà mình bị từ chối chắc người ta cũng biết luôn ấy, và mình cảm thấy, kiểu, rất là, kiểu, ê chề luôn ấy về cái quyết định đấy của mình luôn. Ờ, và mình thấy, kiểu, trời ơi, tại sao mình lại, ừ, sao mình lại sai lầm như vậy đấy. Quê ơi là quê luôn! Thế nhưng mà cuối cùng là người ta vẫn từ chối nha, người ta, ơ, vẫn không cho mình cơ hội ở lại luôn ấy.
Trời ơi, quê quá! Ừm. Thật sự là cũng hơi quê đấy! Ồ!

Ừ, đúng rồi. Thế là mình lại thấy môi trường tốt ơi là tốt luôn ấy. Xong, ờ, ví dụ như sau sau khi đấy là mình làm ở đấy, ưm, tầm khoảng 1 năm. Mình làm ở đấy 1 năm thì mình nhận ra là, kiểu, trời ơi, những cái kiến thức mình được học, những cái việc mà mình được làm ấy, trong vòng 1 năm ở đây, mình cảm giác, như kiểu, nó phải bằng, ờ, bằng, kiểu như là, 4 năm mình ở cái công ty cũ của mình mà mình mới học được. <laughs> Đấy.
Ừm. Ừm. <laughs> Ơ, thế tớ nghĩa là tức là công việc là cũng khá là nhiều đấy chứ, đúng không? Nó không bị nhàm chán và, gọi là, không bị, ờ, không có gì để làm giống như công ty cũ của bạn ấy đâu, đúng không? Ừm.
Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Kiểu như là mình được làm rất là nhiều này, xong rồi mình được học hỏi rất là nhiều, và càng làm nhiều thì cái trình độ của mình nó lại càng lên ấy. Xong, sang bên này thì cấp cấp của mình cũng được tăng lên nữa, mình cũng được tăng cái cấp, ừm, công việc của mình lên nữa, thế mình cũng được thăng tiến này. Đấy, thế xong rồi đấy, mọi người lại còn, kiểu như là, không bị, ờ, kiểu như là, nói xấu nhau gì hết, mà rất là, kiểu, hòa đồng với cả vui vẻ ấy. Trời ơi! Mình bảo tại
Ừm. Ồ. Ơ, hay quá. Ừm. Thế còn lương thì sao?
Lương thì cũng cao hơn luôn ấy, lương cũng cao hơn luôn, đấy, chưa tính thưởng các thứ. Ừ, thế xong rồi mình bảo: "Ôi trời ơi, may thế, lúc ấy nào mình lại quyết định mình vào đây chứ. Chả hiểu sao no mình lại, kiểu, cứ, ư, nghe cứ đồn đồn gì ấy, xong mình lại không thích cái chỗ này á." Thế xong rồi nhá, về sau nhá, mình lại còn phát hiện ra là cái chỗ mà cái công ty mà mình phỏng vấn sau này, xong rồi người ta m người ta hơi từ chối mình á
Trời. Thế là tốt hơn mọi mặt rồi còn đâu. <laughs> Ừm.
công ty đấy nhá, về sau đấy là mình thấy là bị dính mấy cái, ơ, kỷ luật gì cơ. Trời ơi! <laughs> Ừ, xong một dây, một số người, kiểu như là, bị bị án cơ, bị án kỷ luật cơ, bị án kỷ luật nặng cơ mà. Xong, mình bảo: "Ồi ôi, may thế, may mà mình không" Ừ, chứ mình mà vào đấy làm thì có khi là mình cũng đi theo người ta luôn ấy. <laughs>
Trời ơi! <laughs> Ôi, thế lại may, đúng không? Trời, may mà thoát. <laughs> <laughs> Ơ, thế mình cảm thấy là thật ra là rất là có duyên đấy chứ, đúng không? Ờ, kiểu như là ông trời không, gọi là, lấy hết của ai cái gì. Mặc dù là mình nghĩ là chắc là lúc mà bị cả hai tông công ty từ chối thì bạn sẽ phải cảm thấy, kiểu, tệ lắm, đúng không? Kiểu trời sập đấy. Ờ, đang có một công việc ổn định, xong rồi tự dưng đùng một cái trở thành, ờ, thất nghiệp. <chuckles>
Đáng sợ. Ừm, ừm. Đúng rồi.